Oye, fíjate que poco a poco me he ido dando cuenta
Ujú.
de que, repito, un patrón, eh, bastante común.
Okey.
Que tiene que ver con cómo me relaciono, pues, en, en mis, eh, en mis relaciones, valga la redundancia en mis relaciones románticas. Fíjate que, eh, empiezo a darme cuenta conforme voy, eh, conforme he tenido distintas novias a lo largo de mi vida. Que siempre sigo como ese mismo patrón en el que inicia todo bien, pero luego, eh, se acaba como esa etapa de enamoramiento en un principio. Y aunque yo soy el mismo, pues, todo el tiempo desde que iniciamos la relación hasta cómo se va desarrollando, y cómo termina. Es decir, yo trato de ser auténtico todo el tiempo. Como que hay algo en mis parejas, o exparejas o mi pareja, que hace como, como despertarse, y verme de una manera distinta. Así es, siendo que yo trato de ser igual siempre, pero ellas al acabar al acabárseles el enamoramiento, creo que se les cae esa venda de los ojos, y empiezan a verme como soy, y quieren que vuelva a ser el que ellas suponían que era, pero nunca fui, ¿no? Entonces me re me representa un gran problema, porque no puedo ser algo que no soy, ni puedo darles gusto con nada después tampoco.
Ujú. Okey. Ajá. Ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Okey. Como si hubieses cambiado. Okey. Ujú. Sí, me imagino. Sí, claro. Sí, no se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Pero oye, mira, primero que otra cosa. Que bueno que te estás dando cuenta que hay algo que se está repitiendo, ¿no? Porque eso al final habla de que, pues, ya estás llegando como al límite, y que es buen momento para, pues, para hacer un cambio, para voltear a ver, y decir: "Oye, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que modificar? para, pues, que esto no siga ocurriendo". Entonces por ahí, muy bien, muchas felicidades, has dado un buen paso. Y me gustaría tener un poco más de contexto al respecto de esto. Decías que pues, ocurre como poniéndola así como en la mesa que de repente un día despiertan, y te ven como alguien extraño, alguien a quien no conocías. ¿Alguna vez te has sentado con alguna de ellas como a preguntarle, ¿qué considera que cambió en ti? Si lo podemos poner así como entre comillas, si es que tú hayas sido el el que hizo el cambio.
Ujú. Ujú. Claro. Sí. Ajá. Sí, y lo que he escuchado de ellas es que dicen que en un principio se veía como que yo tenía más como que le echaba más ganas a todo, ¿no? O sea, como que tenía más energía, este, como más motivación, como que me veían más contento. Y que sienten como que me voy apagando, ¿no? Poco a poco. Y.
Ujú. Okey. Ya. Ujú. Y de tu parte, ¿sientes como que realmente esto ocurra? O sea, como decías hace un momento, ¿no? De inicio, cuando hay enamoramiento, todo es color de rosa y se ve perfecto. Pero de tu parte, ¿alguna vez has sentido, eh, pues, que tu pareja haga algo que te desmotive para seguir en la relación? Porque a lo mejor inconscientemente, tú sigues siendo la misma persona, pero, pues, ha hace algo tu pareja que ya no te gusta tanto, y empiezas a a tener de de o dejar de tener interés, ¿no? Entonces, pues, aunque parezca que no. Pues sí, empiezas a dejar de hacer cosas que hacías al inicio por estas personas.
Ujú. Así es. Okey. Pues mira, tal vez mm, haya algo ahí que no esté siendo consciente yo. Porque que yo me de cuenta, pues no. O sea, ya según yo sigo siendo el mismo, pero ante la percepción de cada una de ellas ha sido como que es un poco como que cambio en ese aspecto, ¿no?, en el bajo en la en la baja de motivación, sobre todo.
Ujú. Mm. Okey, ¿y te has puesto a pensar o tienes algún? Pues sí, como alguna respuesta para decir qué tipo de parejas has tenido. O sea, desde el momento en que eliges a una persona, ¿has podido ver algún patrón, algo que se repita constantemente? No sé, a lo mejor el tipo de chica en el sentido, ¿en q en qué contextos las conoces? No sé, a lo mejor por redes sociales, por alguna plataforma de estas de de pareja, por amigos en el trabajo, en la escuela. No sé, ¿ha has notado como que hay algún patrón ahí que se que sea constante?
Sí, generalmente son chicas que conozco por mi entorno social, ¿no? Ya sea por amigos, o por familia, o porque, están en la un en la misma universidad que yo, etcétera, ¿no? Eh, y y de la manera en que surge la relación es de que convivimos así seguido, y que de esa convivencia nace como e esa primero como afinidad, digamos, y después de esa afinidad, pues, como que se va transformando en algo más, ¿no?, que de una afinidad que se convierte así en atracción hasta que llegue el punto de que no. Pues la verdad es que ya estamos saliendo mucho, y nos empezamos a sentir como a gusto, este, y empezamos a ya románticamente, pues, o sea, de una de lo que era algo así como medio casual, termina convirtiéndose en algo romántico, pero a como veo y con esto que te estoy diciendo, empieza a caerme la idea, de que están como muy acostumbradas a verme en un entorno social en el que a lo mejor estamos en una reunioncita, o en una fiesta, o en un o en un convivio en la que, pues, estamos en el cotorreo y nos estamos riendo, y a lo mejor tomando alguna bebida por ahí, ¿no? Entonces, yo creo que ellas como que asocian que el que soy yo, soy el de la fiesta y no el de la vida diaria. Ahora ahora lo veo un poco.
Okey. Ujú, ujú. Okey. Ujú. Okey. Ya no encajan. <chuckles> Okey. Ujú. Ujú. Ajá. Que siempre es. Okey. Y en algún momento, ¿has buscado o has tenido alguna pareja que no hayas conocido como, bueno, no conocido más bien que que hayan interactuado con los mismos gustos? O sea, por ejemplo, que hayas conocido a alguien, no sé si te gustan a ti los deportes, pero ¿alguien que sea un atleta de alto rendimiento o algo que no compagine con tus gustos? O sea, ¿que tengan como esta polaridad de gustos? Porque me decías que, las chicas con las que has salido como que tienen ha haces match o clic con ellas porque tienen como los mismos gustos, ¿no?
Ujú. Ujú. Sí, así es.
¿Y nunca has estado como con alguien que no los tenga?
No, y es curioso que lo menciones. Siempre he pensado que la afinidad es como un elemento importante, ¿no? En una relación y casi siempre a raíz de esta afinidad es como he desarrollado una relación encima de ella. Tal vez, tendría que empezar a buscar esta parte que dices de que no exista como esa afinidad. Y que, al contrario, ¿no? Este, que aplique la de: "Polos distintos se atraen, ¿no?". Probablemen.
Ujú. Okey. Sí, podría ser. Opuestos. Sí, justo, porque al final, o sea, digo, no es que me vaya a ser la, la respuesta al 100 por 100 pero es una posibilidad que podrías explorar, ¿no? Porque uno de los patrones que me comentabas, pues sí, es como encontrar gente que se adapte a tus gustos, y creo que como bien lo mencionabas y te dabas cuenta el que conozcas a las personas en el mismo ambiente, pues justo puede hacer creer que ese es tu ambiente de siempre y que pues solamente así funciona, ¿no? Y pues puede ser otras miles de cosas, pero esa de ir de fiesta, pues es una de tantas que puedes lograr, entonces intentar buscar como en otros espacios, eso podría ser una buena idea. Pero también me gustaría preguntarte si, ¿cómo es que acaban estas relaciones? O sea, el parteaguas es justo como que dejas de tener, eh, intención o interactividad o en, eh, emoción por esta relación. Pero ¿qué sucede? O sea, ¿acaban bien? ¿Terme terminan comunicando que pues ya no funcionan? ¿Terminan mal? ¿Cómo acaba todo?
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Pues, hemos terminado, por lo general en buenos términos. Pero aunque ha sido en buenos términos, a mí siempre me resulta muy doloroso, ¿no? Que pase eso. O sea, aunque realmente ha sido como que, ¿sabes qué? O sea, que hablamos y que decimos: "Oye, ¿sabes qué? Pues entonces, pues ya no está funcionando, ¿no? Porque yo no voy a cambiar nada y yo sí estoy bien como estás tú". Yo les digo que yo, pues yo, que yo sí las veo como siempre las vi. Y, y que si el cambio está en mí, pues entonces ya no hay nada por hacer porque pues yo no considero que haya nada que cambiar, así como yo no les pediría tampoco, ¿no? Que cambiaran nada a ellas, porque, pues así es como las conocí. Entonces quedamos así como en esos términos de que: "Ah, órale, ¿no? Pues entonces, pues ni modo, ¿no? Mucho gusto y qué bueno, que nos conocimos y la pasamos muy bien". Pero a mí, pues siempre me devasta muchísimo, ¿no? O sea, por más por más tranquilo que termine el asunto o que quedemos con amistad, sí me sí me sí me duele bastante, pues sí, sí sufro por un buen rato de que se haya terminado una relación. Sí, eh, siempre me ha sido doloroso, pues terminar con una relación, la verdad.
Ujú. Okey. Ujú. Ujú. Sí, sí, sí. Okey. Como buenos amigos. Ajá. Sí, me imagino que en o sea un cualquier relación que termina no es fácil y de al final es un duelo, ¿no? Que se tiene que trabajar, que se tiene que asumir como tal. Y, ¿cuándo terminas como estas relaciones, alguna vez has buscado como apoyo de algún psicólogo o algún tipo de terapia que te ayude como a entender un poco mejor, pues, eh, sobre todo esta parte como de los patrones y por qué cada que tienes una relación, pasa por el mismo, pues espiral, el mismo bucle?
Ujú. Ujú. Sí he buscado, pero creo que no he encontrado al adecuado. Creo que ese ha sido el problema. O sea, no descarto que alguien me pueda ayudar, pero por lo menos entre los que he conocido hasta ahora, con quienes he tomado alguna terapia, pues no han sido, ¿no?, las personas que me pueden ayudar realmente. Siento que voy y que no tengo ningún avance, ¿no?, y aunque vaya meses, ¿no?, o sea, ya ya he tenido algunas terapias de ajá, de 5 o 6 meses y digo: "No, pues solo estoy gastando mi dinero aquí y no veo que esto me esté ayudando en nada", y es ahí cuando cambio a otro y a otro y a otro y ya estoy repitiendo también ese patrón de que ya hasta me echan carrilla, ¿no?, mis amigos de que, este: "Novia nueva, terapeuta nuevo", ¿no?, ya casi así de, psicólogo nuevo cada vez.
Ujú. Ujú. Okey. O que estás estancado. Okey, que estás cambiando. <chuckles> <chuckles> Mira, mi sugerencia es que justo como acabamos de de ahorita r como hacer un pequeño análisis de pues cómo es que están hay patrones o cosas que puedes repetir constantemente dentro de estas relaciones, que tú solito, sin necesidad de de un psicólogo de inicio o de alguien, un terapeuta, que escribas como cosas que notas en cada una de tus relaciones pasadas, ¿dónde la conociste? ¿Qué cosas fueron las que dejaron de gustarte? ¿Qué cosas ella te dijo que ya no te gus que ya no no hacías o que no le gustaban de lo que eras ahora?, y que empieces a notar y hacer tu pro tus sí, tus propios enlaces para que entiendas más cómo funciona y en las próximas citas que tengas con alguien, pues que pongas atención si vuelven a pasar y que las empieces a evitar, ¿no?, que las hagas consciente en el momento para que no vuelvas a caer como en esos mismos patrones. Y una vez que tú lo puedas como poner como en la mesa, creo que sería buena idea que le des otra oportunidad a un profesional, pero ya como siendo consciente de lo que puedes modificar porque pues como decías lo de las demás, tú no lo tienes que hacer responsable, solo hacerte responsable de lo de ti, pero pues sí, ya teniéndolo de forma consciente para que pueda ser más fácil.
Ujú. Mm. Okey. Okey. Ujú. Ujú. Claro. Muy bien, pues sí, la identificación del patrón, el análisis del patrón y final a final de cuentas, arreglar ese patrón, si es que está en mis manos. Te lo agradezco mucho, me parece me parece muy útil.
Sí, claro que sí. Un placer.